Ich habe also, ich versuche, ähm, immer auch was aufm Konto zu lassen als Puffer, weil man hat ja auch mal Sachen, die jetzt so dazukommen, wo man nicht drauf vorbereitet ist. Dazu bin ich ja selbstständig, das heißt, jeder Monat sieht auch noch mal so 'n bisschen anders aus. Deswegen plane ich da auch schon, wenn ich weiß: „Okay, dieser eine Monat wird jetzt nicht ganz so stark,“ dass ich schon direkt 'n bisschen Puffer auf dem Konto lasse. Ähm, das mache ich und ansonsten, wenn ich nicht darauf achten muss, habe ich auch noch ein Tagesgeldkonto, wo ich manchmal bisschen was einzahle. Ähm, genau, das sind so die 2 Sachen, die ich mache, wenn's w wenn nicht sofort irgendwelche Ausgaben passieren. Genau.
Mhm. Ja. Ja, aber das klingt ja eigentlich schon ganz gut, weil als Selbstständige musst du ja sowieso so 'n bisschen das Auge drauf haben, weil, ähm, ja, manchmal sind eben die Monate etwas besser, dann wieder etwas schlechter. Das heißt, äh, eigentlich überlegst du dir ja quasi bevor das Geld kommt, wie du's dann so 'n bisschen aufteilst, oder nicht?
Mhm. Genau. Ja, schon.